بالضبط، يعني فكرة إن أنتَ عامةً بتحاول تأجِّل مُهمة أنتَ قُلت إن هي أصلًا يعني مش بتبقى مُهمة أوي، إن أنتَ مثلًا ممكن تستنَّى عليها شوية عادي. فدي حاجة كويِسة إن أنتَ برضه بتعرف تفرّق ما بين المهام اللي أنتَ ينفَع إنَّك تأجّلها شوية، والمهام اللي بتتنفذ في نفس الوقت. ففكرة إن أنتَ عقلك بيقول لك إيه، لأ أجّلها شوية مثلًا، خلِّيها للوقت المناسب، بس الحقيقة فعلًا إن الوقت المناسب ده ما بييجيش، بتحس إن أنتَ مثلًا إيه، صعب أوي إنَّك توصل للوقت المناسب، بتحس إن الموضوع تقيل عليك إنَّك تنجزه بقى، لمّا خلاص اللي هو تلاقي نفسَك خلاص ما فيش مفر، أنتَ لازِم تنجِزه. ففعلًا الموضوع ممكن يبان مُرهق جدًا يعني. بس أنتَ مثلًا، وأنتَ مثلًا مستنّي الإلهام ده، أنتَ مثلًا بيبقى في حاجة معيَّنة مشتّتاك؟
يعني ب لأ، هو أنا ساعتها ما باكونش في الوضع الطبيعي، أو ما باكون متضايق شوية، باكون مشغول في الشغل، باكون يعني مش في مودي الطبيعي، مش في مودي الأحسن حاجة، ده اللي أنا باكون فيه. آآ فباقول كده: "طب أأجل الموضوع ده لحد ما أبقى كويس، علشان أعمله بسرعة، عشان أعمله وأنا ه وأنا رايق." <tsk> باعمل كده ومش بالاقي الدنيا مشيت حل حلو معايا، لأ ب بتقف معايا بسرعة، بتقف معايا تاني. و وبت بالاقي الدنيا عطلت والموضوع مش أحسن حاجة، لأ. فبز باتضايق جدًا من القصة دي، وبارجع تاني أشوف أنا هاعمل إيه، و وهاخلص اللي ورايا إزاي، وآآ، وأستنى بقى يو وقت كده أبقى رايق فيه علشان أعمله. فبازعل وباحس لأ إن أنا كده مقصّر، وأنا مش من النوع اللي باحس إن أنا مقصّر.
أيوه. أيوه، فهمتك. إمم. بالضبط عندَك حق، أنا فهمت قصدَك. يعني فكرة إن أنت تحاول إنك تأجله طول الوقت علشان ما تقصَّرش فيه، أو عشان ما تعملوش بشكل غلط، يعني ده نُضج ووعي منك برضه، إنك عايز تعمل الحاجة على أكمل وجه. بس في نفس الوقت فكرة إن أنت مثلًا تفضل تأجلها، هتحس إن أنت دايمًا خايف إنك ت تفشل فيها، أو خايف إنك تغلط فيها. فهتفضل مأجلها طول الوقت، يمكن أصلًا إنجاز المهمة دي هيبقى صعب جدًا، وطول ما أنت بتأجل هيبقى أصعب وأصعب لحد ما يكون شبه مستحيل. وممكن أصلًا الخوف من إنك تغلط فيها ده يمنعك أصلًا عن إنك تنجزها. فوقتها فعلًا أنت بتحس إن الموضوع بيأثر عليك نفسيًا، وبتحس إن مزاجك بقى أسوأ، وبقيت حالتك النفسية أصعب أصلًا، يعني بدأت تحس بالذنب إنك ما أنجزتش المهمة دي. طيب أنت بت
عارف، عارف، عارف الحتة دي، ومأثرة عليَّا خالص. آآ وأنا باحاول على قد ما أقدر إن أخرج منها. آآ ف لكن إحساسي العام الإحساس العام عمومًا، في إن أنا أستنى اللحظة المثالية يعني، أو ال أو اللحظة الحلوة اللي أنا رايق فيها، مخليني كده دايمًا إن أنا آآ يعني اليوم يعدِّي وأنا في دماغي 3، 4 حاجات عايز أعملهم، لا لأ لأ لأ هاعملهم بكرة، لا لا لأ هاعملهم بعدين، ولحد ف وما بتجيش اللحظة دي إلا في أوقات بعيدة. فهو ده يعتبر، ده كل اللي مضايقني، وده اللي مد اللي مخليني متوتر ومش في أحسن حالة.
امم.